Bah, il y a le collège, heu, où je pense que j'ai commencé à mmh, je faisais beaucoup de de tennis à un assez bon niveau et je pense qu'il y avait un peu ce truc de «tiens, heu, c'est cool de courir» par ailleurs et heu je je me suis mis à faire un autre cross aussi, heu, dans l'année. Heu et je commençais là, à ce moment-là, à regarder un peu, heu, c'est quoi ma vitesse? Heu, est-ce que c'est rapide, pas rapide? Heu, dans quel pourcentage je me situe?
Ah oui, tu t'intéressais plus, heu ouais, aux points techniques, quoi.
T j'avais fait, heu, aussi, heu, il y avait un avec les je sais pas, l'école, tu avais un cross départemental. Heu, après, tu pouvais avoir un niveau académique. J'avais fait ça et j'aimais j'aimais bien. Enfin, je trouvais ça en fait, je sais pas. Ce que je trouvais cool, c'est que je trouvais ça Je pense que j'avais une sorte un peu de fascination. Je me disais: «c'est hyper dur, comme sport».
Moui.
Hem et donc ça me fe franchement, ça me faisait même carrément peur. Heu, tellement je je trouvais que ça faisait souffrir. Heu, parce que je pense que j'arrivais pas à faire autre chose que me donner à fond. Et du coup, à chaque fois que je me présentais à un cross, je me disais: «Bon, bah, let's go, en fait. Heu, je pense que je vais mourir, quoi!». Enfin je me disais pas ça évidemment, mais j'appréhendais, de fou, fou, la la souffrance, d'avoir la gorge qui brûle, heu, ou presque, tu as l'impression de d'avoir du sang, et les jambes qui sont coupées, heu, presque d'aller jusqu'au point de côté, parfois. Et du coup, ouais, je sais pas, j'avais ce rapport un peu chelou au au truc, à tel point que, quand je m'étais qualifié, du coup, pour ce cross académique ce qui est pas du tout un niveau de dingue, hein, mais, hem, mais juste j'avais passé 1 échelon. Et heu et en fait j'avais eu tellement peur de souffrir que j'avais fini, je pense, dans les derniers en me disant: «Heu, de toute façon, heu, je veux pas me donner à fond», donc je pense que j'avais quand même une réaction une relation un peu bizarre, au truc, en y repensant.
Moui, oui. Oui, en fait, tu es tu y étais, et du coup, heu En effet. Ah! Tu t'étais pas dépassé, hein? D'accord, oui, parce que là, tu t'étais pas dépassé, parce que tu savais que la souffrance, en fait, que ça allait t'endurer. Donc, heu, pourtant, c'était quand même, heu heu, un marathon, heu, du coup plus important que celui du collège et cetera, mais, heu, tu n'as pas forcé, finalement. Pour pas t'ind dulger de la souffrance et et c'était volontaire, au finalement c'était vo heu, volontaire de ta part d'avoir fini dans les derniers car tu n'as pas forcé ce jour-là.